É, parece que ninguém esse "Ah, vamos encontrar antes do final do ano", parece que ano que vem não vai dar mais para encontrar, né.
E aí você está se sentindo um pouco cansada desses encontros?
Enfim. Esgotada, esgotada. É, fatigada.
Ah, eh. Tá, mas você acha esse essa <clicks tongue> esses encontros, assim, essa esse essa agonia para se encontrar, você acha que é mais agora final de ano, ou você sempre sai sempre, assim? "Eu gosto de sair muito", como que vai isso?
Eu não gosto de sair tanto. Eh, eu gos eu sou uma pessoa mais caseira, eu sinto que eu gosto de viajar. Aí quando eu estou viajando, eu saio, né. Assim, eu gosto de fazer coisa e estar na rua, mas enquanto eu estou em casa, assim, vivendo minha vida, trabalhando, eu gosto.
Tá. Você prefere ficar em casa tranquilo. Aham.
É, eu gosto, até, de encontrar os amigos, tal, mas é mas é porque, eu também sou tipo, aí quando eu saio, eu sou inimiga do fim, sabe.
<laughs> E.
E aí, depois eu fico cansada, assim, suga um pouco minha energia, sabe. Aí eu fico com preguiça da vida.
Tá, entendi.
Ai, eu não sei o que que eu faço, assim, para conseguir equilibrar, sabe.
Vamos lá, eu vou tentar dar umas dicas, claro, para você tentar ver se encontra um meio-termo aí. Eh, então, primeiro que você tem que também ter em conta que esses encontros, esse excesso de encontros, né, como você estava relatando agora, t dessa agonia de querer encontrar, porque o ano vai acabar, e tá é só por também é um período muito curto, né.
Ah.